Nah itu tadi ya jam 9.00 kan kita mulai ngaco ya itu, akhirnya, jam 10.00 lewa ah, mungkin 10.00, hampir 10.30 atau sekitar 10.15-lah kita ya jadinya 1 jam lebih, nah itu baru ketemu jalan aspalnya lagi, aduh seneng banget itu Kak, kita.
Mhm. Heeh. Aduh bersyukur banget pasti ya Kak, di situasi itu karena, tadi Kakak, juga cerita itu benar-benar di hutan ya lewat hutan lewat perkampungan yang yang nggak tahu itu kampung mana juga kan berarti ya, nah bisa dibilang terus untungnya sih ketemu bapak tadi yang, bisa ngebantuin ngasih arahan ya meskipun cuma bilang, "Udah lurus aja," gitu tapi setidaknya agak menenangkan nggak sih kalau aku ngeb ngebayangin di situasi itu gitu
Mhm. Iya. Iya paniknya dapet Kak, itu paniknya bener, aku dan aku belajar banget deh Kak, jangan percaya ke Google Maps 100%. <laughs>
Eee, oke. Mhm. Oke, ya aku setuju banget sih itu nah tapi kalau misalkan diulang lagi nih sekarang, biasanya, eee, Kakak, bakal memilih jalan yang mana nih? Eee, yang tadi karena kan..
Heeh. Seharusnya yang udah gu yang udah jalan aspal aja ya, eee, udah bisa kerasa dong perbedaan jalannya ini jalan aspal, kalau udah ngerasa itu udah bukan jalan aspal ya segera muter baliklah cepat <laughs> kembali ke jalan yang benar. <laughs>
Heeh. Oke, oh berarti harusnya tadi memilih yang jalan tol aja ya nggak papa lah bayar dikit, eh.
Nah nggak Kak, kalau kita lurus aja tadi kita nggak muter balik, ternyata kita akan ketemu di titik yang sama, tapi perbedaan waktunya jauh banget Kak, mungkin kalau tadi kita nggak muter balik, itu mungkin 20 menit udah nyampe ke titik itu, 30 menit udah nyampelah ke titik itu, ini jadinya 1 jam lebih kan. <chuckles>
Oh, heeh. Heeh heeh, wah ternyata banyak pelajaran juga ya, soal tersesat jalan-jalan sama Google Maps, makasih banyak nih Kak, udah mau cerita soal pengalaman tersesatnya.
Aduh disuruh muter jadinya sama Google Maps, aduh. Oke Oke, sama-sama nih Kak, enjoy nih ceritanya nih Kak. <chuckles>
Oke. Iya makasih banyak ya sampai jumpa.
Yok, sama sama.